Eee, ya, benim şöyle bir, eee, sıkıntım var. Eee, yaklaşık 6 aydır bir iş yerinde çalışıyorum ve aslında burada çalışmaktan da genel olarak, eee, mutluyum, bunu söyleyebilirim. Lakin şu an, eee, çalıştığım iş yerinde, eee, patronlarım beni farklı bir departmana alma kararında bulundular. Eee, dolayısıyla bu durum aslında beni birazcık etkiledi. E, çünkü bu 6 aylık süreç boyunca ben bu çalıştığım yerin işleyişini, ekip arkadaşlarımla alanımdaki ilişkiyi, eee, kurdum bir şekilde ve burada da gayet mutlu hissediyordum aslında. Eee, ama şimdi aynı şirkete farklı bir departmana girecek olmak beni şöyle hissettiriyor. Sanki yeniden bir işe başlayacakmışım gibi. E, çünkü orada alt üst, eee, mevzuları da olabiliyor. İşte, son giren sensin, işte, gerek yıllık izin seçeceğin zaman, a en son sırada sen oluyorsun günlerini seçerken ya da, işte, ilk başlarda bir insanların sana bu işi öğretme süresi oluyor. E, ben de kendime şunu söylüyorum. Ben zaten bu 6 aylık süreçte çalıştığım yerde bunu öğreniyordum bir şekilde yani. Şimdi tekrardan niye başlıyorum? Bir de farklı bir şirkete geçmiş olsam hikâyem farklı olsa yine anlarım. E, bu durum beni birazcık sinir ediyor aslında. O yüzden seninle bu konuda birazcık içimi dökmek istedim.
Anladım, ben, seni, peki ama ben şunu merak ediyorum. Eee, senin zaten hâlihazırda 6 aylık, eee, devam ettirdiğin işin, eee, işten şirketin senden beklentileriyle acaba şu an yeni geçtiğin iş iş senden beklentileri çok farklı şeyler mi? Hani görev tanımında falan ne gibi değişiklikler oldu?
Hı hı. Anladım. Aslında şöyle benim çalıştığım, eee, şirkette bu 2, eee, departman da aynı binada bulunuyor. Ben öncelikle mavi yaka bir işte çalışıyorum. Yani aslında ofis işi değil de, eee, vücudumla beraber, işte, hareket ederek, eee, birtakım işler yapıyorum. Eee, şu anki çalıştığım yerde ben 6 aylık süreçte aslında öğrenmesi zor bir yetenek öğrendim diyebilirim. Yani kesim yapmayı öğrendim ve bu 6 aylık süreçte kesim yapmayı öğrenmek, e, bana çok şey kattı. Gerçekten de bir sonraki, eee, işimde, eee, kullanabileceğim bir deneyim ve özellik ve herkesin de, eee, yapamayacağı bir iş. E, bununla beraber ben bu kesim yapma özelliğini bir sonraki departmanda kullanamayacağım. E, bu da bana şöyle hissettiriyor. E, ben o zaman boşuna mı öğrendim bunu ya da bunu zamanla ben ya unutursam. Eee, böyle, eee, şeylerim de var, korkularım da var. Yani, ya, ben bu yeteneğimi, eee, unutursam ve hiçbir şey katmazsa bana? Çünkü şimdiki departmanda yapacağım iş de, eee, birazcık es yani benzer bir iş, birazcık vücudumla, işte, onu kaldır, onu indir, onu buraya dök gibi birazcık daha, eee, üretim yapacağım. Üretim, e elemanı olarak çalışacağım ama, hani, kendime pek de bir şey katabileceğim, eee, her gün belirli, eee, şeyleri yapıp duracağım yani. Herhangi bir yeteneğimi de geliştirmeyeceğim. Dolayısıyla genel olarak bu durumdan şikâyetliyim.
Hı hı. Anladığım kadarıyla sen şey diyo demek istiyorsun, seni sen yapan, eee, şirket içerisinde, eee, seni daha sivrilten bir özellik vardı. Mesela ve bu özelliği sen öğrenirken bir emek harcadın ve bu özellik şu an yeni kulla yeni geçtiğin departmanda kullanabileceğin bir özellik olmadığı için, eee, bunu sen, eee, yavaş zaman zaman içerisinde unutabilme eee, korkun var. Peki şey, eee, bu durumu, işte, yöneticilerinle falan konuştun mu ya da mesela bu neden böyle bir, mesela, departman değişikliği yapılıyormuş? Bunun hakkında falan böyle bir bilgi sahibin var mı yoksa şey mi biraz daha böyle bir karar verildi, siz de uyun gibisinden bir yaklaşım mı var?
Aynen. Hı hı. Evet. Hımm. Aslında, şöyle, şirketin, eee, yaklaşımı çok da, emm, nasıl diyeyim, öğrencileri, eee, öğrencileri diyorum pardon çalışanları çok, eee, dinlemeye yönelik değil. Yani bu konuda çok sertler ve despotlar. Eee, dolayısıyla aslında burada benim ne düşündüğüm, eee, çok da önemli değil. Orada bir açık varmış ve oraya yeni bir eleman, eee, gelmesi lazımmış. Bu şekilde beni oraya aldılar. Yani bu bölge sana uygun mu, değil mi, işte, geçmek ister misin vs. hiçbir şekilde hiçbir sorgu ve sual olmaksızın sadece "Burada bir pozisyon açığımız var, senin de oraya geçmen, eee, gerekiyor." denildi ve ben kendimi orada buldum açıkçası bu şekilde gerçekleşti.
Ya, bu gerçekten dediğin gibi, senin şikâyet ettiğin gibi çok, böyle, despotça bir şey olmuş, eee, karar olmuş. Peki, bu yeni ortamda, yeni departmanında eskiden tanıdığın şirket içerisinde falan böyle, bazı arkadaşların falan var mı? Onlardan, böyle bazı geri dönüşler falan alıyor musun? Yeni departman, işte, şusu güzel, busu güs güzel gibisinden?
Evet. Hımm. Evet. Ya, aslında o konuda belki birazcık şanslıyımdır. Çünkü bu yeni departmanda da aslında, eee, birtakım arkadaşlarım var. Eee, işte, öğle aralarında tabii ki de beraber vakit geçiriyoruz. Ben her ne kadar farklı bir departmandan da olsam onlarla beraber vakit geçiriyoruz. Eee, dolayısıyla aslında onları tanıyorum ama beraber çalışmıyorduk. Yani, şimdi arkadaşlık ilişkisi farklı, iş ilişkisi farklı. Bu da beni sinir eden noktalardan biri ve sonuçta onlarla ben farklı noktada, eee, çalışıyorum, farklı yerlerde çalışıyorum ve, eee, bir araya geldiğimizde de normal bir arkadaşlık ilişkisi var. E, şimdi ben onların yanına gittiğimde, eee, onlar benden önceden beri orada çalışıyorlar ve aslında bana birazcık da emir verecekler. İşte, şunu şuraya al, bunu buraya al. Çünkü sonradan giden kişi benim oraya. Bu da benim canımı sıkan bir durum.
Onlar daha kıdemli.
Daha kıdemli olacaklar, evet, ve bu da benim de, eee, canımı sıkan bir durum çünkü, eee, ya, baktığın zaman ben orada hiç olmamalıyım. Yani, eee, orada olmamam gerekirken kendi bölümümde zaten ben bu kıdem muhabbetinden dolayı bir 6 ay sabırlı bir şekilde öğrenmişken yapmam gereken şeyleri, bir daha bu süreçten geçmek sinir ediyor beni, yani, her ne kadar arkadaşım da olsalar. Belki de arkadaşım olmaları durumu daha da zorlaştırıyor.
Tabii, belki de. Çünkü sonuçta arkadaşınla olan iletişimin, eee, bazen işe yansıdığında, işte, deyim yerindeyse tırnak içinde söylüyorum: "Arkadaş arkadaşa emir verdiğinde veya iş buyurduğunda" bu sefer, hani, sen hem geçmiş bu 6 aylık tecrübenle zaten bunları kazanım elde ettiğin için hem de bu arkadaşlığındaki samimiyete yakıştıramadığın için bu sefer 2 yerden de sen, eee, zorlanacak gibi hissediyorsun. Peki en son şunu da merak ediyorum: Bu şirketteki bu, eee, genel, böyle, bir değişim hâli veya sen 6 ay sonra da seni yine, böyle, başka bir yere, eee, "sürmeleri" dı ti tırnak içinde söylüyorum. "Norm ihtimal dâhilinde mi" yoksa mesela sana şu an şey deniyor mu: "Sen artık buradasın, bundan sonra herhangi bir değişim yok. Eee, buraya ki alış ve burada ilerle." gibi laflar dönüyor mu?
Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Ya, aslında o konu hakkında hiçbir bilgim yok ve beni farklı bir yere de alabilirler. Orası da soru işareti. Çünkü çalıştığım yer birazcık da, eee, böyle, bir yer, bunu da farkındayım ben. Eee, yani, bu konuda yapabileceğim bir şey yok hatta arkadaşlarım da bu konuda espri yapıyorlar bana. "Hani, şimdi sen buraya gel, iii, 2 ay sonra da farklı bir yere gideceksin zaten." gibi böyle şaka yapıyorlar. Eee, dolayısıyla o da siniri bozucu ama elimden de bir şey gelmiyor. Yani, eee, ne yapabilirim? En fazla yapacağım şey farklı işlere bakmak olur. Emm, onun dışında da yapabileceğim pek bir şey yok gibi duruyor.
Peki onu düşünüyor musun? Farklı işlere bakmayı düşünüyor musun? Yoksa, eee, bu işe, eee, bu işte aslında mutlu musun? Bu mesela bir değişken on değişkenlik göstermese bu iş, hani, bu departman değişikliği, bu işten mutlu muydun?
Hı hı. Evet. Hımm. Ya aslında şöyle cevaplayabilirim bunu, kısa vade için evet, uzun vade için hayır. Ben her ne kadar bu 6 ayda yeni bir yetenek öğrensem de hayatım boyunca yapmak istediğim bir, eee, meslek değildi ya da burada çalışmak. Kısa vade için beni mutlu ediyordu çünkü, eee, ne kadar uzun saatler çalışsam da bir gelir elde ediyorum sonuçta ve aslında bu iş kontratım benim çok işime geliyordu. Yaşadığım ülkede, eee, iş kontratları çok önemli oluyor. Gerek bankadan kredi çekmek, araba, ev almak konusunda ve burada süresiz bir kontrata sahibim ben. E, bu da elime büyük bir koz veriyor benim. Eee, dolayısıyla bundan faydalanmak istiyorum, eee, bir iş değişikliğinden önce. Yani birazcık burada kalmakta diretmemin sebebi de o. Bundan faydalanmadan çıkmak istemiyorum, eee, çünkü daha sonrasında, ııı, bir araba almak istesem, bir ev almak istesem bu kontratı soracaklar. Ya büyük ihtimalle yeni değiştirdim, iş yerinde de, eee, hemen bu kontratı vermiyorlar ne yazık ki. Hani birazcık çalışman lazım. Evet, aynen öyle. O da, hani, tam emin olama E, tabii ki de çok kaldıramayacağım noktaya gelirse farklı işlere de bakacağım tabii yani. Psikolojik sağlığım da önemli burada.
Kısa süreli bir kontrat verecekler. Ya ben şunu düşündüm, %100 bir şekilde son dediğin cümle çok önemli. Önemli olan senin ş psikolojik sağlığın ama bir metaforla şöyle anlatacağım, hani, bazı futbolcular çok fazla eleştirilir, mutlu olmaz, onu yapar, bu olur ama gol attıktan sonra, mesela, böyle kulaklarını tıkarlar ya, senden, eee, senden onu yapmanı sana tavsiye edeceğim. Mesela, şu an, eee, senin dışında bir şeyler yolunda gitmiyor. Departman değişikliği, yeni ortamındaki eski arkadaşlarının sana belki kasıtlı olmadan bile yaptığı normal iletişim cümleleri bile seni ekstra yı rahatsız ediyor. Belki üretken olduğunu düşündüğün o eylemi unutma ihtimali de seni rahatsızlık veriyor ama bence bu durumda, eee, aslında sen, ş çoğu şeyin farkındasın. Olduğu gibi, eee, bu düşünceleri bir kenara doğru atıp, sadece kulaklarını dış dünyaya kapatıp biraz daha, "heh, he he" modu vardır ya böyle dışarıya karşı, o modda böyle biraz ilerlesen, belki 1 ay sonra, eee, bu işte de kendini geliştirebileceğin alan çıkacak. Mesela, onu hiç düşündün mü, belki de, mesela, geliştirebileceğin ufak böyle bir, eee, rol çıkacak.
Evet. Evet. Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Evet. Emm, ya, aslında çok mantıklı bu. E, şimdi baktığım zaman elimden de şu an en azından, kısa bir süre için, eee, pek bir şey gelmiyor. Hani, yapabileceğim tek şey, eee, kulağımı kapatıp, insanlara, "he he" demek ve, eee, bu süreci geçirmek ve beni ne bekliyor onu görmek belki de. Hani, eee, derler ya bir, "Havadaki o kokuyu tahmin etmeye çalışmak." İş yeri beni nereye koyacak, burada devam edecek miyim, edemeyecek miyim, e, bunlar da, eee, net olmadığı için aslında birazcık beklemek, eee, çok daha faydalı. E, baktım bu yeni yerimde çok mutlu değilim. E, ne yaparım? En kötü ihtimalle, eee, gider, eee, farklı bir, eee, iş bulurum, yani. Hani, eee, işler eğer o raddeye gelirse, e, zaten kısa vadede burada, ııı, çalışmak istiyordum. Yani beni burada tutan şey aslında kısa vadeli o kontrattı. Evet. Ya, bunun yerine belki de tam olarak, eee, çalışmak istediğim tarzda bir iş ararım ve o işi bulana kadar burada devam ederim, dişimi sıkarım. E, zaten daha iyi bir iş bulduğumda da burada, ııı, durmamın, eee, hiçbir mantığı olmaz. Böyle, gelecekte, eee, kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanabileceğim, yapmaktan keyif aldığım ve altyapımın olduğu bir işe geçmek benim için çok çok daha iyi olur zaten. Eee, bence bu noktada da izlemem gereken yöntem o. Hani, seninle konuştuktan sonra da, eee, daha emin ol olabildim bu konuda. Eee, birazcık daha dişimi sıkmak, burada neler hissediyorum ona bakmak. Bir yandan da, eee, evet işleri, farklı işleri araştırmak, eee, mantıklı geliyor. E, çünkü normal bir iş yerinde çalışıyor olsaydım eğer belki patronla durumu konuşabilirdin ama çalıştığım iş yerinde bu da çok mümkün değil. Eee, dolayısıyla bunu uygularım. Eee, seninle konuşmak beni çok rahatlattı. Çok teşekkür ediyorum. Konuları, eee, seninle konuştuk. İçimi döktüm sana. Beni de sabırla dinledin. Tekrardan çok teşekkürler.
Hı hı. Kontrat. Kesinlikle. Ne demek. Rica ederim, rica ederim. Ne demek.
İii, hoşça kal!
Hoşça kal, kendine iyi bak!